Fíjate que, últimamente bueno, no últimamente, pero te cuento una situación que pasó hace unos unos 3 meses, más o menos, eh, traigo una situación con mi papá, yo viví en su casa, viví en su casa durante como 4 años, él se separó y me dejó me dejó viviendo ahí en su casa y, este, me comentó que que ya se iba a ir a a regresar pronto a esa casa, ¿no?, y él me dijo que según se iba a ir a vivir a esa casa, y me dijo que sí podía ir buscando una casa, pero para esto antes me había hablado el rollo de: "Que la iba a vender, de que", ¿no?, entonces no llegó a buen a buen término, y lo que pasa es que mientras yo vivía ahí con mi papá, él e es e iba a la casa, llegaba a a como que a voluntad, yo de que: "Oye, pues, yo espero tener mi privacidad también", ¿no?, como que, "¿Qué onda contigo?", y así fue durante como 4 años, ¿no?, entonces hasta que ya ahorita en este último año que estaba viviendo ahí, pues, la verdad es que sí llegó a su límite, ¿no?, y lo que pasa es que siempre llegaba, me abría el refri, se tomaba mis cosas, se comía mi comida, y no tengo problema con ello, ¿no?, pero la manera en que lo hacía, eh, de igual manera llegaba en la mañana, yo trabajaba de noche y él llegaba y prendía la tele en la mañana, ¿no?, o sea, como que: "Bueno, y no tienes una vida, ¿o qué onda?", ¿no?, entonces ya al último, pues, sí le comenté que yo ya no quería que fuera, ¿no?, y demás y me dijo que no él tenía por qué por qué dejar de ir, que era su casa y él que iba a seguir yendo, ¿no?, entonces yo le dije: "¿Sabes que?, pues, ya ahí muere y ya me voy de tu casa, gracias por el tiempo, pero ya no puedo yo vivir así, necesito mi privacidad y y adelante, ¿no?, pero para esto, pues, me dijo, ¿no?, que que se iba a ir él a vivir, o sea, no no fue que me dijo: ¡Ya vete!", no, sino que me dijo: "Me voy a ir a vivir yo para allá porque no tengo carro y vivo bien lejos", ¿no?, y demás, y pues no, o sea, al final de cuenta era una estrategia para sacarme y le terminó rentando la casa a a a un vecino, ¿no?, entonces, como que la relación con mi papá se dañó, se dañó bastante y ahorita llevo ya mucho tiempo que no le hablo, entonces dije: "Voy a preguntarle a ella si me da un consejito por ahí", para para poder lidiar esta relación que que siento mucha mucho coraje y lo voy a ver pronto ahora para las festividades y no sé qué cómo voy a reaccionar.
Entiendo. Okey, sí. No inventes. Pues la verdad es que comprendo mucho lo que, pues, te sucedió y también lo que te está pasando. La verdad es que sí, se escucha una situación un poquito complicada, pero claro que aquí vamos a a Yo te voy a tratar de dar los mejores consejos para que puedas otra vez estar más estable con él, sobre todo. Me gustaría saber qué tipo de desacuerdos suelen surgir entre ustedes. ¿Simplemente es lo de la casa, ya había algo antes o cómo es que funciona todo esto?
Fíjate que simplemente es eso, ¿no? La el hecho de que yo quería mi privacidad, el hecho de que no me gusta que esté ye que estuviese, pues, en ese tiempo yendo a cada rato. O sea, hasta para tirar su basura ahí iba a la casa, imagínate. O sea, no entiendo, como si donde viva no pasa la basura o, ¿qué onda? Y este, entonces, pero básicamente era era esa situación, ¿no? El hecho de que de que estaba yendo, de que yo sentía que no tenía privacidad, de que no me sentía ¿Sabes qué es lo? ¿Sabes qué es lo que pasaba? Re que aparte de eso que me dolía mucho, que como que no me respetaba. Como que algo que me duele mucho también es esa parte, ¿no?, de que siento que no me respeta. Y se lo dije, ¿no? Y a lo último le dije: “Es que sabes que tú nunca has tenido respeto por mí. No sé por qué, pero tú nunca me has respetado". No, sabe que yo trabajo el en li en línea desde hace tiempo, y siempre llegaba haciendo un ruidazo, siempre con su teléfono sonando. Y siempre teniendo que recordarle: “Pu cuando vengas apaga tu teléfono, o ponlo en vibrador o algo”. No, a él no le importaba, luego recibía llamadas, y ahí sonaba, y y gritando: “Bueno, bueno”. No, entonces, como que como que nunca me tuvo respeto, ¿sabes?
Entiendo. Y, por ejemplo, cuando pasaba toda esta situaciones, ¿cómo, pues, reaccionabas tú normalmente cuando discutían?, sobre todo esto que tú le decías: "Ten respeto cuando llegues aquí, o sea, porque qué estoy trabajando". ¿Alguna vez se lo dijiste? O sea, no enojado, simplemente como para avisarle antes de hacer las cosas. Yo creo que, bueno, ya después se te ya es como que lo decías y ya como enojo, pero, ¿le llegaste a decir en algún momento?
Sí, o sea, yo yo de verdad le decía: "Mira, ven siéntate quiero platicar contigo". Y ya se sentaba, y le decía: "Mira, es que mire, yo espero tener privacidad, estoy trabajando, por favor, te pido de favor, <sniffs> que si vas a venir, pues, mínimo avísame primero, pues, para yo saber", ¿no? O sea, también yo tengo mi privacidad aquí, a veces está mi mi novia aquí. Eh, yo le decía, ¿no? "A veces está mi novia aquí, yo espero que tengas privacidad", o sea, que te espero tener mi privacidad, yo espero que que: "Ah, no, pues es que si vas a estar ocupado, tú avísame a mí para no venir", le dije. "¿Pero por qué tengo que avisarte yo? Yo estoy, pues, en no yo sé que no es mi casa, pero, pues, me dejaste aquí, yo estoy aquí. ¿Por qué tendría que avisarte yo?, oye no vengas. Si tú sabes que tú tienes tu vida allá y demás", ¿no? Entonces, como que ese siempre fue la bronca. Entonces, yo sí se lo llegué a decir y l me molestaba mucho que él nada más como que se reía. Como que me o sea, como que no lo como que no lo sacabas de ahí, ¿no? Como yo yo lo yo lo trataba de hacer entender. Le dije: "Mira, a ver, imagínate que que yo te vas a sentir a gusto". Ah, y para esto, él me contaba, o sea, él me contaba que que el hijo de su esposa nueva, este: "Ay ya estoy hasta la torre, porque a e es esta señora trajo a su hijo y aquí está, y como que no me siento con la privacidad", le dije: "¿Ves? Eso mismo siento yo, lo mismito que tú sientes es lo mismo que yo siento. Pues, te pido que me entiendas yo entiendo que te quieres escapar de allá, ¿pero por qué tienes que venir a mí? ¿Por qué molestarme a mí?". "No, pues, es que es mi casa", que no sé qué, "Yo sé", le digo, "Pero yo también estoy trabajando, yo también tengo mi privacidad, a veces viene mi novia a almorzar, a desayunar, o sea, estoy con ella platicando de cosas, viendo una película, a lo mejor ahí acurrucados, dándonos un besito o algo, y llegas tú". O sea, no es la de ahí. "Te pido que lo entiendas, por favor, te pido". Osea, sí lo hablé muchas veces con él, pero él como que se reía, ¿no? Y a final de cuentas, como que su postura era de que: "Ay no, yo no tengo por qué avisarte de que vengo a mi propia casa". ¿Cómo crees?
Mm, okey, sí. Así es. Mm, entiendo, sí. Oye, y, por ejemplo, cuando estabas ahí, ¿tú le dabas alguna renta o o lo ayudabas con algo?, como para decirle: "Pues, estoy apoyando con esto", o, ¿simplemente era como que él te la prestaba y ya?
No, no, no, yo le metí un montón de dinero a esa casa, él me la dejó en malas condiciones, ¿sabes?, o sea, ya, eh, o sea, bueno, no en malas condiciones, no deplorables, pero sí, por ejemplo, eh, por el tiempo que ya llevabamos ahí, pues, no se le dio mantenimiento, en mucho tiempo a la casa, por ejemplo, yo pinté la casa <clears throat> yo pinté la casa, yo, este, le compré un Me la dejó él con un tinaco que ya estaba muy dañado, ya fugaba agua. Entonces yo yo yo compré un tinaco nuevo, este, compré la fui arreglando, le fui metiendo dinero, compré una nueva tarja, eh, compré nuevas manijas del agua, eh, al baño le metí nuevas nuevas llaves para las regaderas, nuevas llaves de los lavabos, o sea, realmente le metí le metí dinero a esa casa. Ah, y aparte le const traía un mueble, él, ahí, de madera que, con las fugas de agua que ya tenía todo, por lo viejo de la casa no, no vieja, sino por los por el uso, ya se estaba echando a perder ese ese ese mueble de madera, ¿no? Entonces, yo lo quité yo lo quité y y y le construí lo que fue una una barrita, ¿no?, de cemento, le puse azulejo y toda la onda, o sea, se le veía bien padre, o sea, no no te la paso que, a lo mejor, pues, ay, no le metes a nada a la casa, o sea, yo pagaba el predial, no se le quedó ninguna factura del agua, de luz, nada se le quedó, nada se le venció. O sea, yo no hacía nada más que ser el responsable de esa casa, ¿no? Y al final, sí me estaba sí, al final cuando, mm, ya cayó todo esto, me dijo: "Pues, págame una renta". Le dije: "Simón, no hay bronca, te pago la renta, sin problemas". Le dije: "Pero asegúrame que no vas a venir, no te quiero aquí", le dije. Y me dijo: "Pues, a lo mejor, vengo por algunas cosas". Le dije: "No, y si vas a venir, me avisas, y si yo quiero te voy a abrir, y si yo quiero que vengas, te voy a decir que vengas, y si no te contesto, no me estés exigiendo que te conteste porque no te voy a abrir. Si tú si si me avisas, yo decido si te quiero aquí o no, ¿lo entiendes?". Me dijo: "Sí, está bien, que no sé qué". Ah, bueno. Entonces, le doy la renta y ya, ¿no?, eh, al, no sé, eso se la di un viernes, eh, y el y ese mismo viernes me habla y me dice: "Oye, este, mm, me va a llegar un paquete de Mercado Libre", algo así. Le dije: "Ah órale". Le dije: "Pues, mira, ya si llega, te lo dejo aquí, y el lunes te aviso a qué horas puedas pasar, para que pases por él", ¿no? Pues no le importó al señor, yo no estaba en fin de semana, sabe que los fines de semana me me salgo y no estoy, y no le importó, agarró, fue a la casa, se metió por él. Entonces, fue cuando dije: "No, él no, él simplemente no va a cambiar, él no va a respetar". O sea, pobre de la gente que se vaya a vivir ahí, porque, en una de esas, les va a decir: "Voy a pasar", ¿no? Espero que no sea así, pero conociéndolo. Entonces, este, pues sí, ¿no?, no no me no me mostró respeto. Entonces dije: "¿Sabes qué? Por mi paz mental"
La fuiste arreglando. Que padre. Sí. Entiendo. Cierto.
"me voy a ir". Me cambié de casa y y qui y una vez, eh, qui quiso venir, creo que estuvo hasta tocando y yo no le abrí, dije: "Ay, yo no te voy a abrir. Estoy en mi nueva casa, no me estés molestando, no me gusta que toquen la puerta, no me gusta que me molesten, y estoy muy a gusto". ¿Esa vez vino? Sí, sí escuché que vino, pero yo no le abrí, yo no le abrí y no le iba a abrir, para nada. Y yo dije: "No, ya. Ya no estás en tu casa para que vengas a molestarme".
Entiendo, pues fíjate que yo te daría como un consejo y sería más que nada como una técnica para comunicarte con respeto con él, y la verdad es que, pues sí, o sea, yo creo que la verdad lo mejor que pudiste haber hecho, sí es haber salido de ese lugar a pesar de que, pues, le metiste dinero y tú ya tenías como cariño a esa casa, pero también para respetar, o sea los límites, él, pues, ya obviamente tiene como estos patrones de conducta, que ya no no es tan fácil que cambien y sobre todo porque él siempre te decía esto, ¿no?, de que, es mi casa, entonces aunque tú dieras la renta, pues, no no lo estaba respetando, entonces, para evitar también eso, qué bueno que, pues que te fuiste a otro lugar, obviamente ya estás como en un en un lugar de que va a ser libre albedrío de que tú quieras, o sea, contestar o no, y a lo que me dijiste la verdad es que, bueno, que ya vienen las las fechas de navidad y todo esto, yo sí te recomiendo como estar como muy respetuoso y muy empático que a pesar de lo que sucedió, o sea, es tu padre y hay como que tener esa, pues esa compasión, de repente tal vez él tenía como otros problemas en en la casa donde estaba, él quería como venir a a ti a desahogarse, sé que no era la mejor manera, pero igual era como que él también te quería visitar para ver qué es lo que estabas haciendo y todo esto, y obviamente como definir estos roles, ¿sabes? O sea, simplemente pídele que, pues, que te respete y si algún día tú quieres volver a invitarlo, bueno, lle que ya salga de ti, que sea con esta invitación.
Por supuesto por supuesto, sí, pues muchísimas gracias por haberme escuchado, en primer lugar, la verdad también por el consejo y la recomendación, sin duda alguna, voy a seguirlo para tener esa paz mental, ¿no?, muchísimas gracias, de verdad te agradezco.
No, de nada, aquí estoy para lo que necesites.